สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ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
สบายดีค่ะ แต่รู้สึก 2-3 วันมานี้ ค่อนข้างร้อนมากเหมือนกัน เนาะ อืม ทางนู้นเป็นไงคะ? เหมือนกันไหม? ใช่ไหม เออ
ค่ะ อ๋อ ใช่ค่ะ ทางนี้ฝนไม่ตกเลย ใช่ค่ะ ร้อน แล้วฝนไม่ตกเลย ม เมื่อวานก็ไม่ตกค่ะ เหมือนกัน ค่ะ ค่ะ เอ่อ แบบช่วงนี้มีความรู้สึกว่า อ่า บางทีเนี่ยเราทำงานหนักนะคะ แต่ก็เกิดมี ไม่ได้การ ไม่ได้รับการยอมรับบ้างเหมือน เหมือนกัน บางทีอะนะคะ ของทางคุณมีบ้างไหม อะคะ?
นั่นน่ะ สิ อือ อืม
อะฮะ
ก็มีเวลาทำงาน อ่า จะเรียกว่าไม่ได้รับการยอมรับไหม? คือบางทีเหมือนแบบ
ค่ะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ
เขาอาจจะ ยัง ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเรา เท่าไร ก็เลยคิดว่าแบบทำแล้ว มันดี จริงเปล่า? อะไรเงี้ยค่ะ ใช่
อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ก็ ค่ะ
ดี ง งานดี อย่างที่เขาคิด ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เฮ้อ
อะฮะ อ๋อ ค่ะ ล ค่ะ แล้วทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นนะคะ? แล้วก็มัน มีเกี่ยวกับระบบของการทำงาน? หรือว่าคนรอบข้าง คนที่ทำงานที่นั่นไหม? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ก็อาจจะ ด้วย ด้วย เขาเรียกว่าไร ระบบ เหรอ? อาจจะตัวบุคคล ด้วย เนี้ยคิดว่านะคะ สำหรับบาง คน อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาจะ คิดว่าแบบ เฮ้ย เรา ทำงานแล้ว อ่า มัน
อืม อะฮะ ค่ะ อา ค่ะ ๆ อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ
มันทำได้ดีจริงไหม? อะไรอย่างเงี้ย ใช่ จะเป็นตัวบุค คล มากกว่า ใช่ค่ะ
ค่ะ ๆ อะฮะ ๆ ค่ะ ก็ส่วนทางนี้เนี่ยค่ะ ก็ อ่า ส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบทั้งระบบ ทั้งคนรอบข้าง คือ
ค่ะ